E quindi? Ehm, nel senso, uhm, come ti sei educato a ritagliarti il tuo il le tue orette la sera senza trascinarti, uhm, tutto quello che, insomma, magari puoi rischiare di lasciare in sospeso nell'arco, a fine giornata lavorativa, ecco?
Beh, prima di tutto
Magari Ecco, dimmi.
uhm, n prima di tutto ho iniziato ad equilibrare il mio tempo, e ad essere veramente presente nei momenti, appunto, quando mangiavo, mangiavo, quando lavoravo lavoravo, però appunto
E già questa è una gran cosa.
ehm, ritagliavo momenti della mia giornata al meglio per ogni cosa, e soprattutto, prima di tutto, per i miei bisogni umani, no, <chuckles> quindi per per vivere sanamente. Ehm
Mh. <chuckles> Eh, a volte si parla con persone, no, addirittura c'è chi dice: "No, no, no, oggi ho saltato il pranzo, mi sono dimenticato di mangiare", no, che tu tu li ascolti e dici: "Ma come fai?" Ceh ma ma è mai possibile che si è così risucchiati da tutto da dimenticarti anche di nutrire il tuo corpo, per dire, no?
Ehm Sì, no, purtroppo è quel è possibile perché ho conosciuto sia persone comunque del genere, magari ho avuto un piccolo periodo dove anch'io, ho Sì, ho sperimentato, mhmm, io comunque, cioè veramente ho sempre avuto bisogno di mangiare, se <chuckles> però, magari, in quei momenti quando Sì, esatto. I
Perché dicono: "Eh non ho tempo." Bah! L'hai sperimentato. A tutti penso, no? È che è come hai detto tu poc'anzi, tu hai usato una parola, "i tuoi bisogni", no, ecco, paradossalmente i bisogni naturali di noi tutti passano in cavalleria davanti alla priorità che è diventato il lavoro, e i soldi, fondamentalmente.
Eh, sì. Esatto, esatto. E, purtroppo lì ci andiamo a, mhmm, autodistruggere, non capiamo che se, comunque, non diamo attenzione alle cose semplici e di base, poi non possiamo fare più nulla, neanche i soldi, neanche inseguire, no, il lavoro, e quindi non s
Mh. No, ma poi a che ti servono? Ceh, produci, produci, però intanto non li produci
Esatto. Produci per poi per spenderli in medicine, perché chiaramente non <chuckles> Esatto.
Eh, capi No, ma ma ma perché neanche te li godi, ceh se non sei neanche libero di andarti a fare una birra con gli amici, andartene al cinema la sera perché talmente sei devastato che crolli già alle 10, mhmm, di sera nel divano, ceh lì che vita è? Va bene i sol però i soldi sono sempre pur sempre un mezzo, no?
Esat